Allora oggi vorrei parlare del dell'influenza che i social media hanno, uhm, nei confronti delle delle narrazioni, quindi del modo di raccontare storie, notizie, o quello che sia. A tuo avviso, appunto, in che modo, uhm, si evolve questa questa relazione, in che modo appunto che ruolo hanno i social media in questo?
Beh secondo me hanno un ruolo fondamentale. Uhm, non possiamo ignorare secondo me il fatto che comunque, uhm, i social media ormai sono diventati il luogo in cui la maggior parte delle persone sostanzialmente si informa, anche non soltanto per vedere cosa fanno, diciamo, i propri amici o i propri conoscenti, ma addirittura si parla proprio di informazione intesa come informazione giornalistica. Quindi magari molte persone non guardano più il telegiornale o leggono notizie sui siti dedicati, ma, uhm, diciamo, mhmm, imparano e, uhm, apprendono anche nuove informazioni su sui social media. Quindi, sicuramente, uhm, sono diventati una parte importante delle vite di tutti noi e e è importante chiedersi in che maniera cambiano, anche poi il nor il nostro rapporto con con l'intrattenimento in generale, perché le narrazioni non sono soltanto le narrazioni di finzione; ehm, anche il giornalismo è una forma di narrazione; si può dire che anche la politica sia una forma di narrazione. Ehm, ovviamente, ehm, nel momento in cui si s ci si trova su un canale o comunque su un mezzo, in cui l'informazione viene, ehm, trasmessa in un determinato modo, ehm, viene naturale che, ehm, l'utenza di quel sito in particolare poi, ovviamente, andrà anche a modificare la maniera in cui, uhm, diciamo apprende le notizie se è abituata a sentirle sempre in una certa maniera.
Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Certo, guarda, io a appunto mi ricollego al fatto che, mhmm, ehm, mi hai parlato anche che diciamo questo mondo delle narrazioni riguarda anche il mondo della della politica, no, e quindi magari c'è proprio i social media vengono usati anche per fare una certo tipo di propaganda e quindi, alimentare un certo tipo di narrazioni. In tal senso, che differenza credi che ci sia tra il contesto di prima, quindi penso al mondo, sai, della televisione in cui era lì principalmente i in che i politici si muovevano e in cui raccontavano le loro storie e facevano la loro propaganda, rispetto all'uso invece che i politici, o comunque le notizie politiche, ehm, fanno e e hanno diciamo all'interno dei social media. Che differenza noti?
Assolutamen Beh, secondo me i il fatto che i social media siano un ambiente comunque, <smacks lips> in cui, almeno sulla carta, si mostra il proprio privato, diciamo, ehm, questo ha fatto sì che si, mhmm, andasse un po' a perdere quella suddivisione che secondo me, anche nella politica era molto più evidente prima, tra pubblico e privato. Nel senso che un politico aveva, secondo me, uhm, prima una immagine di sé, o d o meglio una un'idea di, mhmm di avere separate la propria immagine privata da quella che è la propria immagine pubblica politica. Anzi, il punto è proprio uhm, la professionalità sta proprio nel
Sì. Mh-mh. Certo.
Nel non lasciare che l'una vada a intaccare, uhm, l'altra. Uhm, non ricordo chi era, uhm, ma ricordo che c'era questa famosa intervista ad un politico italiano, credo degli anni 70. Purtroppo non ricordo il nome, ma <clears throat> ricordo che, uhm, l'intervista si basava sul fatto che lui era in spiaggia, vestito comunque come se si trovasse in Parlamento. E allora gli veniva chiesto perché perché sei qui vestito in in giacca e cravatta, lui dice: "Eh perché io non posso permettermi io ho una responsabilità civile, io non posso permettermi che la gente mi veda in una veste che è fuori da quella professionale, fuori da quella politica". Ehm, oggi chiaramente, ehm, è evidente che è tutto l'opposto, anzi, uhm, probabilmente ciò che porta consensi, è proprio il parlare a una parte più
Mh. <chuckles> Okay. <chuckles>
diciamo, ehm, i il parlare in una maniera più diretta all'elettorato, il mostrare le parti più private di sé. Uhm, mostrarsi in casa, mostrare quello che si mangia, mostrare, uhm, anche i propri pensieri, uhm, come posso dire, personali e istintuali senza bisogno di giustificarle con fatti o, uhm, con, uhm, diciamo anche conoscenze politiche vere e proprie. E in questo penso che sia chiaro che siano stati i social media a trasformare questa narrazione perché comunque
Mh-mh. Certo. Mh-mh.
l'unico modo di apparire prima, uhm, in una forma virtuale, se vogliamo chiamarla così, comunque non fisica, era la televisione, che però ha in sé una una s un'idea proprio di separazione molto più grande tra l'utenza, ehm, insomma tra chi chi co compare in televisione e il pubblico, rispetto a quella che può essere dei social dove il pubblico è molto più, direttamente collegato al chiamiamolo content creator.
Sì. Vicino. Certo, certo. Eh, mhmm, questo quindi secondo me, ehm, come dire, mhmm, a è vero nel mondo della politica, ma è vero anche in generale nei social, c'è questa sfera privata che entra preponderante, no, in qualsiasi, uhm, profilo di di persone, per così dire, influenti, no? E mhmm
E quindi ovviamente, come dire Assolutament
E pensi quindi, che ormai chi, ehm, cioè che questo tipo di narrazione sia la narrazione, mhmm, predominante sui social? Cioè nel senso, mhmm, le storie che noi raccontiamo, anche gente comune sui social, devono essere per forza di cose collegate con la nostra sfera privata per avere un certo seguito? Oppure credi che la cosa si possa anche evitare? <clears throat>
Beh, diciamo che, secondo me, è un po' inevitabile, nel senso che nel momento in cui un social comunque si è ha strutturato anche un po' la sua utenza, uhm, sulla base ehm, di questo, ehm, io m mi rendo conto che diventa quasi naturale. Io b b sai, a volte parlo con dei miei amici ehm, fotografi, perché comunque io faccio il fotografo, ma non non in ambito professionale su Instagram. E quindi, spesso mi capita magari di parlare con dei colleghi, ehm, loro invece, ad esempio, uhm, hanno un sito dedicato con i loro la loro produzione, hanno magari anche, ehm, uhm, dei portfolio che possono mostrare al al pubblico, ai clienti. Però, quando poi vanno ad utilizzare Instagram, uhm, cercano sempre comunque di dare un, mhmm, un'immagine di sé un po' più appunto privata, un po' più, uhm, della vita di tutti i giorni. Proprio perché dicono: "Il social è fatto per quello, quindi piuttosto che mettermi su Instagram a utilizzare in un certo senso l'applicazione in una maniera che fondamentalmente"
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì.
È contraria o, comunque, non va proprio nella direzione in cui va l'utenza. Uhm, poi, secondo me, è inutile, perché, dice, io andando su Instagram so che l'utenza di Instagram vuole cercare di vedere un po' gli aspetti più, uhm, diciamo, giocosi magari della tua vita, più privati, senza prendersi troppo sul serio, allora io magari, <tsk> ,ehm, invece di postare le foto che faccio in quel in quel profilo, uhm, metto un po' magari le mie uscite fotografiche, le mie passeggiate fotografiche con i miei amici, faccio qualche storia, faccio vedere un poco i momenti diciamo di ilarità che ci sono, ehm
Mh-mh. Cer Mh-mh. Sì.
inevitabilmente, questo poi diventa un meccanismo a cui si adatta un po' tutta l'utenza perché comunque, uhm, ci si rende conto che c'è quel tipo di approccio nel nel pubblicare, quindi ovviamen
Certo, <clears throat> ma, a tuo avviso, diciamo, mhmm, quanta verità c'è <chuckles> in questo tipo di narrazioni che, appunto, magari tendono, a livello superficiale, ad essere, appunto, il più vere possibili, ma magari a s sono ma la maggior parte delle volte sono delle narrazioni costruite, no, per sembrare per sembrare spontanee, per sembrare effettivamente reali, no? Quanta verità vedi in queste nuove narrazioni e quanto, uhm, invece, al contrario vedi di di vento, di falso, di artificiale?
Assolutamente sì. Eh, se devo essere onesto, io diciamo che no uhm, vedo un po' di falsità, ma il punto è che, uhm, quando parlo di appunto, uhm, di voglia di essere un po' più spontanei, effettivamente, io mi riferisco a la tendenza e quello che ci si aspetta che ci sia sul social, ma effettivamente, ehm, nel momento in cui c'è una telecamera, una videocamera che ti riprende, ehm, diventa un po' difficile parlare di verità assoluta perché comunque, uhm, nel momento in cui c'è un filtro sì, sì, uhm, la fotocamera, la la ripresa di sé è un filtro in un certo senso, quindi
Mh-mh. Certo. Siamo comunque condizionati.
per quanto tu possa cercare di rimanere il più onesto possibile, una certa parte di quell'onestà, diciamo che, uhm, mettiamola così, verrà persa. Poi in particolare, secondo me, c'è anche il problema ulteriore, cioè
Mh-mh.
ehm, del fatto che, appunto, essendo un'applicazione strutturata in un determinato modo, in cui l'utenza si aspetta determinate cose, poi è chiaro che non è detto che Che qualcuno pubblica qualcosa sui social solamente perché ha ha una voglia genuina di mostrarsi per quello che è davvero. È chiaro che magari e soprattutto se si tratta di profili professionali, ovviamente entrano in gioco altri interessi e, insomma, lì c'è anche un poco l'adeguarsi.
Certo.
E soprattutto per come vediamo che funzionano oggi i social, quindi dove, ehm, la maggior parte, diciamo, del della maniera di fruire dell'intrattenimento avviene attraverso, ehm, lo scrollare, mhmm, su un, diciamo piattaforma in un certo senso infinita, ehm, gom dominata diciamo governata da un algoritmo che propone i contenuti in base a quello che ti piace durante l'esperienza, allora
Mh-mh. Sì.
chiaramente, ehm, diventa anche un po' complicato mantenere un rapporto, diciamo, più diretto tra utenza e pubblico, se cioè tra tra content creator e pubblico, secondo me in questi casi; perché comunque, ehm
Certo.
spesso sai, si dimen ci si dimentica anche il nome del content creator, di cui però si conoscono i video perché semplicemente si è più legati al vederli proposti dall'algoritmo, rispetto che cercarli attivamente attivamente noi, ecco. Ehm, quin
Mh-mh. Certo. E quindi in tal senso, appunto, una cosa che volevo chiederti è: a tuo avviso che ruolo ha l'algoritmo gli algoritmi nel promuovere o meno un certo tipo di narrazione, un certo tipo di stile di narrazione.
Beh, secondo me è fondamentale, ehm, l'algoritmo decide in un certo senso, uhm, che tipologia di contenuti premiare, e soprattutto che che, tipologia di criteri di giudizio valutare per capire se un contenuto è funzionante o meno. E tutte queste cose sono programmate e decise da esseri umani, quindi da esseri umani possono essere cambiate e riprogrammate.
Mh-mh.
Se l'algoritmo, uhm, favorisse che so, uhm
Cer
piuttosto che, uhm, magari ecco uhm, l'interazione che viene fatta adesso dico un esempio banale: se invece di, uhm, valutare come, uhm, fattore che indica che un contenuto funziona, il fatto che magari io subito lo mando in direct a qualcuno, uhm, che so, venisse valutata l'attenzione con cui invece l'utente va a leggere la descrizione, uhm, beh, mhmm, non dico che debba per forza cambiare in meglio o in peggio, ma sicuramente cambierebbe direzione. Quello che vedo è che
Sì. Okay.
siccome oggi secondo me è anche un po' abbastanza palese che si sta andando in una direzione in cui le narrazioni stanno diventando, secondo me, uhm, fin troppo immediate, fin troppo uhm
Veloci, no.
veloci, esatto, siam sto arrivando al punto dove veramente anche con i miei amici, uhm, diventa complicato anche soltanto mettere su un film di 2 ore, perché veramente n n vedo che l non si riesce a stare senza telefono, cioè io personalmente ci riesco ma mi rendo conto che ormai sta diventando difficile per molte persone, uhm, seguire una storia veramente che a volte duri più di 1 puntata di una serie TV, quindi non arriviamo neanche alle 2 ore magari del film, ma, ehm, semplicemente quei 50 minuti di una serie TV, e già anche solo quelli, vederli senza distrarsi e guardare, uhm, qualcosa con il telefono
Mh-mh. Mh, è vero. Mh-mh. Sì. Sembra sempre più difficile.
si fa sempre più difficile e io credo che <tsk> ehm, sia sia collegato al fatto che ormai s siamo abituando a fruire contenuti che sono sempre più brevi e sempre più immediati e che prevedono ovviamente sempre meno ragionamenti da parte del del pubblico e credo assolutamente che questo sia collegato a appunto a questo problema del non riuscire neanche più a concentrarsi per la durata di un film, sì.
Mh-mh. Assolutament Sono assolutamente d'accordo con con la tua visione, ehm, lasciamo comunque una uno spiraglio di speranza, <chuckles> per cercare di di di cambiare
Beh sì, io ho detto che comunque sono modificabili queste cose, quindi se qualcuno ci si vuole mettere si può fare, insomma.
<chuckles> Certo, certo. Va benissimo e grazie per aver condiviso la tua esperienza con me e per le informazioni sicuramente utili e preziose che mi hai dato, spero di sentirti presto.
Grazie mille a te per avermi ascoltato e speriamo sì, di risentirci presto.